で、したら、出てくんで、バーって一瞬で、こっちが苦いですとか、なんかその、ま、値段も全部トータル的に見るので。
とう。ふんふんふん。 ふうん。じゃ聞くときは結構こう特定に、「こうゆうのが飲みたいんだけど、どうしたらいい？」とかじゃなくって、もう、この2つの商品の、なんかこう、比べみたいな感じで比較をじゃあ見て、自分なりに、このポイント、重視してるみたいな感じで選ぶんですか？
なっか あ、そうですそうです。 比べるで、やつですね。 はい。 そうだね、基本的になんか2つで迷ってて、まあ3つとかだったら、なんか別にそこは、そうゆう比べ方しなくて、んで、ボトルコーヒーお勧めとか、コンビニとか。
うん。 うん、ふんふん。
例えばそういう風にやるんすけど、基本的には2つですね。2つで、どっち？みたいな。
<chuckles> 2つで比べて
って、それやってる自分いやなんですよ、なんか、時間もったいないし、何してるんだろうと思うんで。
<laughs> そうですよね。時間かかっちゃいそうですよね、コンビニで、ん、調べてたら。
かかるんで それ、も、自分で選べない状態じゃないすか、つまりは。だかそれは、なるべくあの、なんて言うんすかね、10秒以内に決めるとかっていうの設定したりします。
そうですね。はい。 お、それは自分の中でルール決めみたいなってことですか？
あの、決断力ですね。
う、おお。
を、鍛えるために。
お、なるほど。それはじゃあ、そのコンビニで買うものの話ではなくっても、他の場面でも何か決断しなくちゃいけない時のためにっていうことですか？
他の場面でもすね。 はい。 例えばドーナツミスドミスド行って、「ああ、選べない」、あるじゃないすか。で、いっこ買うこなんてないないと思うんですけど、皆さん。あのた時に、「ああ、これ、どっちにしようかな？」、いっこめこれで、迷う。ま、そこは、もうだか、なるべくもう、すぐ10秒以内、とか。
はい。 はいはい。 そうですね、はい。大体にこ以上行きますね。はい。 はい。ふん、お。

ん、多分ずっと決まんないですよね、それ。<laughs> だって、永遠に決まらないすよね。だって、次から次からどうすって、出てくるじゃないすか、会社さんっていうのは。で、時期も、その、ぶっちゃけこの時期が多いとかって転職になると関係ないと思うすよね、新卒じゃなければ。ま、タイミングっていうのは、あの、エージェントと話したことありますけど、ぶっちゃけあんまり、だ、どの時期でも募集はかかってるのでっていう、そういう、マーケットでは
<laughs> あ、ずっと、ずっと色々見ちゃいますか？ そうですね。ふんふん。 おお、なるほど。 はい。 ああ、なるほど。そうですね、確かに。
なので、この仕事、や、ああ、欲しかった、でもダメだったって、また出てきますし、で、逆に、す待ったところで出ない場合もあるじゃないすか？で、半年後待ったら出てきたりとかあるので、多分、決まんないですよね、ずっともう。
<laughs> そうですね。うん、ふん。 <chuckles> ずっとじゃあ、仕事無しの状態で、ただひたすら仕事をこう、見てるみたいな状況になっちゃうかもしれないということですね。
いや <giggles> そうです。と、ただマーケットリサーチをしてる人だけなってて
<laughs> 確かにそうですね。それは起こりうりますね。
で、対策はして、ただでも、エージェントからはメールが届くみたいな。
<laughs> そうですね、確かに。
うん。で、履歴書だけレベルアップしてくみたいな感じですよね。その
あ、そうですね。<giggles> すごい、最終的にすごいいい履歴書を作れる人になってそうですね。
ちゃんと。 でも、でもブランク空いちゃってるじゃないですか。なので、結局そこの説明をしなきゃいけないので。
そうですね。ああ、結局仕事決まらないような、負の連鎖なんですね。
だから、だから結局だったらフリーランスやった方がいいんじゃないか？ってなるじゃないすか。その間、1年間じゃったら勉強できて、フリーランスの道も、あるっちゃありますよね。なので、だから多いけりゃいいとも思わないですし、きゃくに少ないと、え？俺って必要とされてないのかな？みたいななるなると思うので、で、そこをすごい難しいなと思って、今。
そうですね。 うん、ふんふん。 うーん。 難しいですね、仕事に関しては。
で、SNS で簡単にね、アクセス出来るじゃないすか、色んなことに、はい。
そうですね、はい、色々情報入ってきますもんね。
そうですね。はい。
じゃあ、逆に、選択肢がたくさんあった方が助かるな、みたいなことってあります？存在しますか？そんなものって。
ああ、それは食事ですよね。例えば東京住んでて、ええ、選択肢、いろんな食べるとこあったら
おお。 はい。
もう気分で変えれるじゃないすか。
おお、それはでも、まよ迷っちゃわないんですか？多すぎるよって。<giggles>
なので、そこは迷いますよ、それは迷うんですけど、全然迷うし、行く人によるじゃないですか。ただ一人で行く場合は、なんか今日はここ行こう、今日はここ行こうってできるんで。なんか別に、そこでずっと迷ってる必要ないじゃないすか。
<giggles> あ、たあ、そうでね。はいはい。はい。 うーん。 あ、毎日、別に違うところ行って、どんどん変えれるから。
まあ、行きながら行けるんで、あと、気分ベースなので、要は。何を食べたいかで決めてくので。
そうですね、今この瞬間何を食べたいかで決めれますもんね。

<clears throat>
あのなんか選択肢が多いと逆に選べないみたいなことってありますか？
ほぼ毎日ですね、これ多分あの、あの、いや、そもそもあの買い物ですよね、そのまあ。まあ夕飯、何にするとか、まあ、あとはまあ普通にコンビニ行ったりとかで、例えば甘いもの好きなんですけど、ま、ありすぎるじゃないですか、そもそも。で、そこで、コンビニスイーツとかも、まあそこで、速攻で選べないですね、まず。
なるほど。<laughs> い 食材とかですか？はい。 はい。 おお、はいはい。 コンビニスイーツですね。 ああ、いっぱいありますね。はい。確かに。<chuckles>
で、あと、ま食事でも何しようかな、じゃ例えば、炭水タンパク質摂りたいってなった時に、ま、言うても、それぞれいっぱいあるので、種類が。
はい。 ふんふんふん。
ま、そこで結局迷って、で、時間を費やしちゃうので。
確かに。そうですね。はい。
で、そこでたまになんすけど、レビューを見たりするんですよ、僕。
おお。
その時、多分コンビニ行ってスイーツ見た時に、いや、どっちも選べないってなって。 レビュー見ちゃったりとか、もうこれこそ時間の無駄コンビニですね。
へえ、え、それコンビニ行って、そその場で今じゃあこのスイーツどれにしようってなって、その場で、そこでレビューを調べるんですか？
ありますね。
へえ、なんかちょっと時間かかっちゃいそうですけど。<chuckles>
いや、時間かかっちゃうんですよ。まあ、い毎回やんないですよ。やんないですけど、ほんとに選べない時に、それこそヤフーで、ヤフーのなんかあるじゃないですか、リアルタイムで。例えば、あ、ソフトクリームって言ったらソフトクリームに対してなんかミニストップって言って出てくるじゃないですか。
はいはいはい。 はいはい。